Ờ hừm, thì mình chưa bao giờ mà thử lên một cái danh sách mà nó cụ thể như bạn nói hết, có thể là do mình, ờ, không thực sự, ừm, quá quan tâm về cái vấn đề mà nó phải có hệ thống á. Nên là mình cũng sẽ cân nhắc, ừm, về cái vấn đề mà có một cái danh sách, ừm, cũng như là phân chia, ờ, khoảng thời gian cho nó hợp lý hơn, và ghi lại những cái, ơ, ừm, hoạt động mà mới mẻ, ừm, mình chưa khám phá bao giờ á, để mà mình có c nguồn cảm hứng mới, và cũng như là không bị mất động lực quá nhiều sau, ơ, những cái buổi tập như vậy.
Ừm. À. Ừm, ừm. Ừm, ừm. À. Ừm, ừm, cho nên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 nè. Và bạn hãy nhớ rằng nha, cái sự nhất quán nhỏ bé á nó luôn thắng được cái sự nỗ lực lớn nhưng mà không đều đặn đó nha. Cho nên mình chúc cho bạn là thật là nhiều sức khỏe nè, và cũng như là thật là nhiều niềm vui cho mỗi lần mà luyện tập thể dục thể thao nha.
Ừm hứm. Ừm hứm. Mình cũng cảm ơn bạn rất là nhiều vì đã lắng nghe những cái lời chia sẻ của mình ngày hôm nay. Và những cái lời khuyên mà bạn đưa ra mình nghĩ là nó cũng khá là dễ áp dụng đối với bản thân mình, và nó cũng sát với thực tế. Và mình có thể là sẽ ghi lại và cố gắng để thực hiện nó, ờ, một cách, ừm, nhanh chóng nhất trong tương lai và từng bước một duy trì cái sự kỷ luật này. Cảm ơn bạn rất nhiều.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
nè.

Ừm, ừm, mình rất là hiểu và đồng cảm với những cái cảm xúc nè, và cái quá nhiều cái việc khi mà bạn phải đối phó với việc học tập nè, và cũng như là ở trong cuộc sống của bạn á, cho nên là đôi khi là sẽ mất hết cả năng lượng nè hay là tinh thần để dành thêm những cái thời gian cho cái việc là luyện tập thể dục thể thao á. Thì hổng biết nha, với thời điểm hiện tại nè thì cái mục tiêu chính khi bạn mà muốn tập thể dục là gì? Có một cái thân hình đẹp nè, có sức khỏe tốt hơn hay là cải thiện tinh thần tốt hơn chẳng hạn?
Ừm. Ờ, thì mình mong muốn nhất có lẽ là mình sẽ có một cái ngoại hình tốt hơn, bởi vì mình cảm thấy là, ờ, cái ngoại hình hiện tại của mình khiến mình cảm thấy bị tự ti là một phần á. Ngoài ra thì, ừm, vấn đề về sức khỏe và tinh thần cũng rất là quan trọng với mình, bởi vì mình muốn nâng cao sức đề kháng và cũng như là có thể dễ dàng chống chọi lại, a, những cái bệnh vặt. Ờ, yếu tố tinh thần cũng giúp ích cho mình rất là nhiều luôn, bởi vì bình thường căng thẳng rất là nhiều trong cái môi trường mới và cũng như là trong những cái kỳ thi cử chẳng hạn, nên là khi mà có một cái tinh thần thoải mái thì mình làm việc gì cũng sẽ được suôn sẻ và cũng như là thuận lợi hơn á.
À. Ừm, mình hiểu. À. Ừm, ừm, đúng rồi đó bạn ơi, và mình tin là bạn đang có những cái suy nghĩ rất là chính xác nè, và cũng như là đúng đắn về cái việc mà cái lợi ích của việc tập thể dục thể thao đối với lại sức khỏe nè, và cũng như với tinh thần của con người đó. Thì hổng biết nha, có bao giờ bạn xem thử đâu là cái rào cản lớn nhất ở thời điểm hiện tại bạn gặp phải cho cái việc mà không có động lực hông? Ví dụ như là thiếu thời gian nè, thường hay mệt mỏi, chán hoặc là đơn giản chỉ là không biết bắt đầu từ đâu thôi.
Ừm. Ừm. Thì mình nghĩ cái yếu tố chính vẫn là thiếu thời gian và mệt mỏi là chính á, tại vì mình cảm thấy rất là chán khi mà ngày nào mình cũng tập, ừm, một mình như vậy và mình không có ai đi tập chung, à, thành ra là, ờ, không có cái động lực nào mà để mình, ờ, ờ, phải xức sớm. Hay là mình phải tập mấy tiếng đồng hồ suốt mấy chục phút, ưm, với những cái bài tập mà đối với mình là nó khá là khó và cũng như là nó mệt, ừm, nó khiến cho mình mệt mỏi, và yếu tố thời gian vẫn là chính, tại vì thời gian hiện tại mình dành cho cái việc học nó, ưm, nó đang nhiều hơn so với, ơ, trước đây á, nên là mình, ờ, rất là quan ngại về cái vấn đề là phải tốn thời gian cho nó. Ờ, ừm, ừm, đến trường học tập, ừm, tối về thì cũng đã mệt mỏi rồi và không có hơi sức đâu mà mình tập trung vô cái vấn đề tập thể dục nữa.
À, mình hiểu Ừm, ừm. À, mình hiểu, ừm. Ừm. Ừm. À, mình hiểu những cái khó khăn và những cái trăn trở của bạn nè. Vậy hông biết nha, với cái thời điểm hiện tại nè thì bạn nghĩ là cái lịch trình hàng ngày nè, và cũng như là cái mức độ linh hoạt á, bạn để bạn có thể là ưu tiên cho cái việc tập thể dục thể thao á thì nó sẽ thường sẽ nên rơi vào cái buổi nào ở trong ngày chẳng hạn?
Ừm.